Ähm, und genau, also wirklich Multikulti, du hörst überall Englisch, du hörst überall Arabisch. Es ist schon interessant, ja.
Okay. Mhm. Ja, toll. Ja, klar, also so, wie du das jetzt so erzählst, ne, auf jeden Fall. Auch den Film, den ich gesehen habe, äh, der war wirklich toll. Also, es war e a so 'ne Art Musikdokumentation, ja. Sagt dir das nix, ne? 'N Kino Kinofilm.
Ja. Mhm. Das sagt mir nix. Was ich kenne, ist, äh, 'ne Dokumentation über die Katzen. Ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast.
Ah, ne. Ne, ne. Gibt's da so viele Katzen?
Genau, also tatsächlich wird das auch als „Catstanbul“ bezeichnet manchmal, ähm, weil die eben diese Straßenkatzen haben. Aber wenn man jetzt sagt „Straßenkatzen“ stellt man sich oft vor: „Oh, ne, die sind nicht gut ernährt, die haben keine gesunde gute Gesundheit.“ So ist es aber nicht. Also, die Leute kümmern sich drum, die werden wirklich gefüttert. Und, wenn du mal Zeit hast, dieser Film ist echt süß, also, das zeigen ich wenn du auch Katzen magst natürlich.
<giggles> Ach, ja. Lustig. Mhm. Ja. Ja, klar.
Ähm, die zeigen 'ne ja, okay, cool. Dann dann kann ich's dir empfehlen. Also, die zeigen das Leben von, äh 4, 5 Katzen, ähm, wie d also Straßenkatzen und, wie die so leben. Ich glaub, es ist auf Youtube. Ja, ja.
Also ich habe auch 'ne Katze. <laughs> Ja, ja, ja, ja. Okay. Ja, super, okay. Hört sich cool an. Ja, ja. Klar.
Kann ich empfehlen.
Mhm, ja, also, Istanbul ist bestimmt ir auch so 'n magischer Ort, oder? Also, wo man so ja, da ist ja unglaublich Geschichte und, äh, ganz viel passiert und klar, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr magisch ist, ja. Also, ich habe da auch so ähm, wir waren letztes Jahr in Irland und da hatte ich auch so dieses Gefühl, dass es so so magische magische Orte gibt dort, ja. Warst du schon mal in Irland?
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Irland noch nicht, würde ich gerne machen. Ich war tatsächlich nur in England, Irland nicht. Würde ich gern, also dieses scha Jahr schaff ich's wahrscheinlich nicht mehr, aber nächstes Jahr würde ich's gerne machen.
Ja. Okay. Also Schottland dann auch nicht, ne, wahrscheinlich? Ja, okay. Ja, da w das würde ich auch gerne machen. Also Schottland und Irland sind sich ja so auch 'n bisschen ähnlich so vom äh, ja, vom Feeling her, würde ich sagen, das sind ja auch die die Kelten waren dort und so und, ähm, ja, das ist sehr wie soll ich 'n sa diese keltische Kultur, äh, ist ja auch uralt und da gibt's ja auch unglaubliche ja, also, wenn ich so an Stonehenge denke und so diese diese Orte, die sind schon sehr mystisch, würde ich sagen und auch we
Nein, leider nicht. Mhm. Mhm. Stimmt. Mhm. Ja. Wie viele Tage sollte man einplanen, wenn man das alles sehen möchte?